Hmm.
Mm, umalis na 'yung iba, kaya pinapahinga muna kami, 5 kami, kaya wala muna akong trabaho sa kanila. Kaya ako naghanap ng iba.
Mabuting Tama, oh, napakasipag mo naman, ah, maraming salamat sa iyong oras, at Kaya nga, eh. Ah, sige, sige, ah, paalam. Paalam, paalam.
Oo. Oh, maraming salamat din, sana magkausap pa rin ulit tayo, sa susunod. Alam Sige, paalam. Paalam.
Paalam.